In modo efficace, però poi alla fine, ehm, non si può obbligare per forza una persona a vedere le cose esattamente come le vediamo noi. Magari ci si può avvicinare, si può avere più a me è capitato, anche per dire, di non essere d'accordo con una persona, però poi dopo uno scambio, di comprendere meglio il su punto di vista. Quindi capivo come e perché era arrivato a vedere le cose in un determinato modo, però comunque non ehm, per me non era la strategia giusta o comunque non era nelle mie corde e, ehm, continuavo a vedere la mia soluzione come quella più efficace per me. Poi chiaramente se siamo in 20, la, mhmm, la soluzione migliore non sarà la mia, non sarà la tua, sarà quella che, ehm, meglio corrisponde alle esigenze di tutti.
Mh-mh. Certo, assolutamente sì.
Quindi no non si tratta di far prevalere una teoria per forza, ma si tratta di trovarne una comune in cui
Che funzioni in tutti i casi, cioè che che vada bene per tutti.
Esatto, in cui tutti quanti possano vivere e lavorare serenamente. Quella è la cosa la cosa, mhmm
Certo.
i goal, diciamo, la cosa più intelligente da fare.
Mh, mh, mh, mh. Forse è un modo per, uhm, diciamo, uhm, non s non stare in disaccordo con qualcuno, è quello di non esprimere mai la nostra opinione, no, quindi di fare un po' ammend e dire: "Sai che c'è? Forse è meglio che me la tengo per me questa cosa, oppure me la vedo da solo, piuttosto che cercare magari l'appoggio di una persona, che so magari, che molto probabilmente non sarà d'accordo con me." Tu che ne pensi? È meglio provare magari a includere qualcuno nelle decisioni? Ehm, cioè che prendi oppure è meglio magari
Ma Mah, sì, se n uhm, se non z se non parli proprio co' qualcuno di ottuso, che penso proprio no, mhmm, non abbia interesse nello smuoversi dalla propria posizione, sì, io sono sempre per il provare. Mhmm, anche perché 'ste no, uhm, quando non sono in accordo comunque, la la mia mimica facciale mi tradisce, anche se non, ehm, non mi esprimo a parole. Non so se anche tu hai lo stesso problema.
Mh-mh-mh. Certo.